Я вообще думаю, то что очень кардинально, потому что вот классические медиа, допустим, газеты, там телевидение, радио, с ним общения, по сути, как бы не было. Ну, там разве что иногда на радио или по телевидению можно было там позвонить в студию, да, <chuckles> на некоторых телешоу такое было.
Мгм. Да да. Слушай, да точно, ты помнишь это? Это же
Да, я это помню. Э, это были, правда, в основном какие-то такие игровые шоу, где вот надо было там звонить, отвечать на какие-то вопросы, насколько я помню. Или это были ток-шоу, где можно было позвонить, задать вопрос какому-то, э, этому <chuckles> человеку, который там находится, да. А, но я я этим, не занимался, потому что я был ещё малень Да.
Да. Мгм. Да да да. Было. Да. Мгм. Ну, понятно. <laughs> Ну, понятное дело. Слушай, а ты помнишь, на, э, телевидении было на музыкальных каналах можно было писать СМС, отправлять туда, и люди так знакомились, переписывались там.
Я об этом не слышал, ну, я только думал думал о том, то что да, буду теперь знать. Я только знаю, что в музыкальных шоу надо было отправлять СМС, да и сейчас тоже надо, чтобы там проголосовать за кого-то, да.
Ты такое видел? Хм. Ну, будешь знать теперь. Проголосовать какого-то артиста. Да, да, вот такое.
Да, чтобы он прошел дальше.
Да да да. Слушай, ну, ну и
Ну, вообще, думаю, сильно изменилось. Изменилась так, что если тогда это, м, общение, оно происходило только когда, скажем так, позволяли, да, то сейчас общение может происходить даже когда не очень этого хотят. Например, а, <chuckles> медиа там.
А как поменяло? Да, согласна. Мгм. <chuckles> Ты имеешь в виду в фотографии в личку какие-то, которые ты не просил? <laughs>
Ну, я я имею в ви <chuckles> я я имею в виду то, что, э, допустим, вот в интернете кто-то выкладывает какую-то новость, то это он уже медиа. Если ему начинают писать комментарии, то это уже общение, <chuckles> и там часто пишут не то, чтобы он хотел видеть.
Да. Это точно это точно. Слушай, да, ты прав безусловно. А ты как? Ты ведёшь соцсети?
Да, я веду "Твиттер". Вот у меня есть аккаунт в "Твиттере", и я там пишу посты на всякую техническую тематику и в том числе комментирую новости. Так что я такое небольшое медиа тоже.
А. <laughs> Небольшое медиа. Но ты не блогер, правильно? Ты или вот тот факт, что ты выкладываешь
Нет, я бы сказал, что я блогер, потому что я пишу, да, я сказал бы, что я блогер, потому что я часто, ну, как часто, раз там в какое-то время выкладываю прямо, э, затравочку какую-то. В "Твиттере" написано: "Я сделал там икс, игрек, зет". А, и как бы под этим, э, в первом комментарии, чтобы не нарушать ротацию, потому что "Твиттер" не любит, когда ты вставляешь ссылки в основной пост. В первом комментарии я отправляю ссылочку на подробный такой материал на своем сайте, который вот мой блог, где я делюсь какими-то своими мыслями, изысканиями, исследованиями, успехами и неудачами.
Ты блогер, да? Мгм. А, а. Да.